Ya, son zamanlarda spora gidiyorum ama hiçbir şekilde verim alamıyormuş gibi hissediyorum. Bunun ana sebeplerinden biri hani, eee, kas kütlem artmıyor gibi hissediyorum, vücudum biraz böyle yağlandı ama Ya, hacimlendim ama çok böyle, eee, ya, nasıl anlatsam sıradan duruyorum. Böyle kendimi o sosyal medyada gördüğüm i insanlar gibi hissetmiyorum ve olamayacağımı da biliyorum aslında. Bu da bende artık, eee, bir, böyle, duraksama dönemine girmiş gibi hissediyorum ve psikolojik olarak da bu beni biraz yıpratıyor açıkçası.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet, gerçekten de, eee, yani görünüş itibariyle, görünüş açısından, eee, kendimizi bir şeylere özellikle hem, eee, spor anlamında hem de vücut formumuzu geliştirme anlamında bazı baskılara maruz kalabiliyoruz ve bunu aslında, hani, eee, birçok motivasyonu da olabilir ancak özellikle hani vücut geliştirme açısından, eee, özellikle bir, eee, baskısı ve, eee, etkisi olabiliyor. Bunun, eee, birçok hem sosyal medyadan olabilir hem çevre etkisinden olabilir ve evet bu konuda çok fazla paylaşımların yapılması tabii ki kendini de bu konuda biraz daha, aaa, eksik ve belki de o konuda iyi, eee, daha iyi bir forma ulaşma konusunda, eee, çaba göstermenle sonuçma sonuçlanabilir. Eee, dediğim gibi aslında, eee, bu bir spor ve, eee, aslında, eee, vücut için de her ne kadar bir, eee, görüntü itibariyle de bir değişiklik, eee, oluşturacak olsa da, geliştirmiş olsa da, eee, bunun sağlık için de çok faydası var. Eee, peki, eee, kendi motivasyonunu, uuu, bu şekilde sağlık açısından, eee, vücudunun da belki buna ihtiyacı olduğunu düşünerekten, eee, bakış açını, eee, sporu bu şekilde değiştirebildin mi?
Evet. Aynen. Hı hı.